Iya, jadi sebenarnya aku, eee, di, eee, aku jadi paham bahwa seperti yang kata Kakak bilang tadi, bahwa hid hidup itu pendek. Jadi, kar karena sadar bahwa hidup itu pendek, maka jangan disia-siakan. Maksudnya disia-siakan itu, eee, jangan terpaku pada hanya, eee, yang bersifat materialistis, begitu heeh. Jadi, eee, kan kalau sekarang kan, eee, ba eee, ya maksudnya banyak orang di luar sana yang, eee, cenderung leb eee, tujuannya mengejar materi, eee, sebagai salah satu kebahagiaannya, begitu. Tapi ternyata kalau aku, eee, tujuannya mengejar materi sekarang, eee, itu malah enggak bahagia, malah eee, perasaanku biasa saja begitu. Justru ada hal-hal di luar materi itu yang, eee, justru yang bisa membuat bahagia, misalnya membahagiakan ibu saya, eee heeh, membahagiakannya dengan cara, eee, mungkin membelikan, eee, sesuatu yang beliau butuhkan, atau mungkin, mmm, apa, memberikan biaya untuk pemeriksaan kesehatan beliau, seperti itu. Jadi, eee, itu sih, eee, justru hal-hal seperti itu yang membuat saya lebih bahagia dibandingkan hanya sekadar, ya membeli barang atau, eee, misalnya nonton konser, misalnya. Ya, itu itu sudah berlalu masanya, <chuckles> gitu. Iya, begitu sih Kak. Kalau, Kakak gimana? Mhm, mhm.
Mhm. Mhm. Heeh. Mhm. Mhm. Mhm. Mhm, materi. Ya. Mhm. Mhm. Mhm. Mhm. Mhm. Mhm. Mhm. Mhm. Ibu, iya. Mhm. Mhm. Mhm. Mhm. Mhm. Mhm. Mhm. Ya. <chuckles> Sudah lagi jauh ya, sudah lama soalnya ya? Iya. Mhm, iya. Mungkin aku juga sama sih ya. Aku juga setuju, gitu kan ya, kalau kita beli barang-barang materi, itu mungkin bakal bisa merasa bahagia, ya. Tapi itu hanya ini kan untuk sekejap saja, gitu. Jadi, perasaan bahagia itu kan bakal hilang kan, eee, seiring waktu, gitu. Jadi, ya, memang lebih baik kita kayak berusaha buat membahagiakan, ya, orang-orang yang dekat kita, kayak orang tua atau keluarga, gitu kan ya. Karena kan itu lebih, apa ya, lebih berlangsung dalam waktu yang lama, gitu, kalau kita bisa membahagiakan mereka, ya kan ya? Iya. Jadi, kalau mau beli barang boleh, cuma ya kita juga harus memperhatikan, ya, kira-kira barang ini, itu memang kita butuhin atau, atau enggak, gitu kan ya?
Mhm. Mhm. Mhm. Iya. Mhm, iya. Mhm. Iya betul, betul. Mhm. Begitu. Mhm. Iya betul. Kalau cuma hanya, eee, apa, keinginan semata cuma impulsif doang, eee, apa rasanya nyesek gitu heeh, kurang bagus gitu. Oke. Iya
Mhm. Mhm. Kurang bagus ya? Iya. Iya. Oke. Makasih ya, Kak, atas obrolannya.